Эм я живу в Мексике.
Это Фран Франция? А, Мексика. Окей. Мгм.
М да, да, и вот, э э и конкретно вот в столице, и здесь меня вдохновляет тоже, к как люди вообще могут экспериментировать со стилем. Как они не боятся, а не знаю, ярко выглядеть. Правда, я о много где был, но вот
А, ф А скажи, пожалуйста, это правда, что Мексика, ам вот то, как выглядят люди на побережье, и то, как выглядят люди в сь в центре города ну в середине города или в середине страны- это немножко разные стили?
Это абсолютно. Я, как человек с опытом, который прожил 1,5 года на побережье, э а, могу тебе сказать, что да. Ну во-первых, там жарко, и ты, конечно, не думаешь о моде, а ты думаешь, как бы ты просто не расплавился. И поэтому ты просто стараешься, э, да поменьше одежды что там, плав плавки, фу футболка, а не знаю, рубашка какая-то. И это на самом деле меня тоже немножечко триггерило, и я хотел уехать оттуда побыстрее, потому что я понимал э, да, потому что я понимал, что <chuckles> да да. Э, то есть д даже были попытки, когда на каком там вечеринку, куда нас приглашали, я пытался как-то одеться, потом в итоге с меня стекало 7 потов, и я такой думал: "Боже мой, что я, как д дурак, просто вырядился". А, и чуть не получил тепловой удар и не умер просто здесь. А, и ой-ой-ой, и ай и поэтому, конечно, отличается стиль, и здесь, например, в столице хороший климат и часто бывает прохладный, особенно вечерами, и ты уже, а можешь в о какие-то разные слои в своей одежде применять. А и и мне этого не хватало, потому что я понимал, что вот какая-то моя и идентичность, когда я могу себя выражать. А она, у сошла на ноль на отдыхе, и вообще просто хочется. Ну я бы понимал, что вообще каждый день я просто в одних и тех же шортах и рубашках, там, иногда их комби ну меняю просто, постираешь и снова надел, и шлёпки. Вот, и поэтому, да, очень отличается стиль.
О! Мгм. М-да. Мгм. Да, поменьше, и легче одежда, да? Мгм. <chuckles> Те хотелось наряжаться? Ты понимал, что не нарядишься, да? <chuckles> <laughs> Боже мой. <laughs> <laughs> Ого, ничего даже так! Мгм. Мгм. Да, да, м.